Hi, chào bạn!
Ừm, chào bạn, rất vui được ừ, rất vui được nói chuyện bạn hôm nay nha. Thì không biết hôm nay của bạn thế nào rồi?
Ừm, mình cũng vậy. Ờ, ngày hôm nay của mình thì nói chung là vừa kết thúc một ngày, ờ, đang buổi bên mình thì đang buổi chiều, nói chung là mọi thứ nó cũng ổn. Còn bạn thì sao?
Ừm. Ồ, ồ! Ồ, vậy là bạn bên châu Âu à? Còn như cá nhân mình thì bây giờ vẫn đang là, ờ, bắt đầu buổi sáng thôi, thì mờ thời tiết khá là tốt, mình nghĩ là cũng se hôm nay sẽ là một ngày thuận lợi đấy. Thì, à, hôm nay vô tình chung là mình đang chán đi làm.
Ừm. Ủa? Tại s à.
Và mình đang suy nghĩ là không biết là 5 năm nữa liệu mình có còn làm công việc này không? Thì mình đang nghĩ một chủ đề khá hay nhé, thì không biết là 5 năm tới liệu bạn đã có cái mục tiêu gì mà bạn nhất thiết phải đạt được không?
Ờ. Ừm, ừm. À, chắc chắn là có rồi. Thì tại, ờ, ước mơ thì đâu ai đánh thuế đâu, nên là lúc nào mình cũng có, ơ, kế hoạch cho 5 năm tiếp theo. Thì thật ra thì 5 năm tiếp theo thì, kiểu, mình mong muốn trở thành chuyên gia trong cái ngành mà mình đang làm, thì ừm, rồi mình cũng hy vọng là có thể được đi nhiều nước hơn để có cơ hội trải trải nghiệm và học hỏi văn hóa ở nhiều nơi hơn.
Ừm. À, Ừm. Ồ! Vậy thì ừ. Ừm. Ồ! Ừm. Ồ, ưm. Thú vị đấy.
Còn bạn còn bạn thì sao?
Còn như cá nhân mình thì 5 năm tới thì mình mong là mình, ờ, có một công việc, và tự mình không cần phải đi làm một ngày 10 tiếng là phải thức dậy bán mình cho tư bản nữa. Mình có thể có một cái công việc mà mình tự làm cho bản thân, không cần phải đổi tiền lấy không cần phải đổi thời gian lấy tiền và
Ừm. Ừm. À. À. Ừm. Kiểu bạn hướng tới, ơ, tự do tài chính, đúng hông? Kiểu, ờ, mình làm chủ, mình tự kiếm tiền, đúng hông?
Ừm. <laughs> Đúng rồi. <chuckles> Ngoài ra thì mình cũng muốn có một cái gia đình nhỏ phúc, một nơi mà mình có thể về mỗi khi mà sau một giờ làm việc căng thẳng, thì đấy quan điểm của mình.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, cái đó thì mình thấy mục tiêu đó đó là cũng hay đó. <chuckles> Ơ, nhưng mà, kiểu, ơ, bạn nghĩ là để đạt được cái mục tiêu đó thì bạn sẽ cần làm gì trong thời gian tới? Bạn có một cái kế hoạch cụ thể nào mà để đạt được cái việc chuyện đó hông?
<chuckles> Ừm. Ừm. Thật ra như cá nhân mình thì từ những năm cấp 3 hay đại học thì mình mình cũng đã đi bán mấy cái vớ vẩn ở ngoài đường rồi, thì hiện tại mình có một cái số kinh nghiệm nhất định, tuy nhiên thì hiện tại mình cũng đang học thêm để bán ở trên những sàn thương mại điện tử ấy, và mình cũng đang tìm nguồn hàng. Ừ, thì đấy là cái mình đang làm để phục vụ cho cái mục đích kinh doanh trong tương lai. Còn hiện tại thì mình cũng đang có người yêu, thì mình cũng đang, a, ừm, phấn đấu làm sao để mà có thể thêm nhiều trải nghiệm với người yêu để sau này, ờ, có thể lập gia đình với bạn đấy thì nó cũng đỡ bỡ ngỡ. Đấy là những cái việc mình đang làm, còn bạn thì sao?
Ồ! Ờ. Ồ, cũng hay ha! Ừm. Ừm. À. Ừm. <chuckles> Ơ, mình thì hiện tại thì mình cũng đang học thêm những cái, ơ, ờ, lớp kỹ năng để trau dồi thêm cho cái chuyên môn của mình. Rồi, ờ, kiểu, mình cũng, ơ gia đình nhỏ thì mình có rồi, nhưng mà mình cũng, ơ vợ chồng mình cũng sẽ muốn kế hoạch là, ờ, trong tương lai thì sẽ có thể đón thêm thiên thần nhỏ nữa. Thì nói chung là mình cũng lên kế hoạch từ đây tới đó, hy vọng là có thể hoàn thành được cái plan của mình trong 5 năm.
Ừm. Ồ! Ừm, ừm. Ừm. Ồ! Ừm. À! Ừm. Đúng rồi. Chính xác. Thế thì muốn đón thiên thần nhỏ thì từ đây đến đó mình nghĩ là căn bản cũng phải chuẩn bị về tinh thần, cũng như là chuẩn bị về tài chính, đúng không? Để có thể thiên thần nhỏ được, ờ, sau này chăm sóc tốt nhất thì cũng rất hay, còn mình giữ gia đình thì mình phải là gia đình trước thì bây giờ mình cũng cứ phải chuẩn bị về tài chính đi, bởi vì sau thể sau này thì cưới nhau về cũng có rất nhiều khoản để mà chi, hoặc là đấy là thời điểm son thì cũng phải đi, ơ, tuần trăng mặt mật, đúng không?
Ừm, đúng. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. <chuckles> Đúng, đúng, chính xác. Giờ cưới thì cưới xong rồi thì cũng thật ra cũng đúng là cũng nhiều cái để chi lắm. V với lại nếu mà cưới xong rồi mà bạn chưa có kế hoạch, ờ, bạn có, ơ cưới xong rồi bạn có kế hoạch liền thì nhiều khi bạn cũng có thể đón thiên thần nhỏ luôn, thì nó còn một cái khoảng tài chính dự trù trước đó.
Ừm. Đúng rồi. Th ừm. Ừm. Ừm. À, ừ. Đúng rồi, mình nghĩ là cái duyên số nữa cơ. Nhưng mà đôi khi có những kiểu trong quá khứ mà mình tin là mình có thể thực hiện ước mơ đó đấy. Đấy là mình nhìn vào những cái gia đình của người bạn mình, khi mà họ lập gia đình còn sớm hơn cả mình đi, khi mà công việc của họ còn chưa ổn định là có thể là cuộc sống của họ cũng rất hạnh phúc rồi. Mình nghĩ rằng với mình có một công việc ổn định và những cái hậu thuẫn tốt từ gia đình thì mình nghĩ là mình cũng sẽ có một cái gia đình mà nó nó không quá là khó khăn về vấn đề tài chính, quan trọng ở cả hai đứa vẫn yêu thương nhau không thôi, thì mình cũng đang khá tin về điều đó.
Ừm. <chuckles> À. Ờ. Đúng rồi. Đúng. Ừm. Ừm. Ừm. Yeah, đúng rồi. Khi mà bạn có thê người ta nói, ơ, an cư lập nghiệp mà bạn, đã lập xong rồi thì cái chuyện, ơ, chỉ lo chuyện an cư thôi mình thấy cũng khá khá là dễ hơn, tại tùy theo mỗi
Ừm. À, ừ. Ừm. À. Thật ra lập nghiệp thì mình nghĩ là chưa đâu. Lập nghiệp thì hiện tại vẫn đang bán mình cho tư bản một ngày 10 tiếng, thật ra lương cũng chỉ đủ tiêu thôi, nên là mình nghĩ cũng chưa phải lập nghiệp đâu, cũng gọi là cuộc sống thôi. Nên là mình vẫn đang hướng đến những cái mục tiêu cao hơn đấy.
À! Ừm. Nhưng mà ít ra hiện tại thì mình thấy là mình có công việc ổn định thì nó đỡ hơn, tại bữa giờ mình coi tin tức mình thấy ở đâu cũng lay off rất là nhiều á. Nên là, ưm, cái tình hình chung. <chuckles>
Ừm. Đúng rồi. À, ừ, đúng rồi. Ừm, mình nghĩ là một phần mà họ bị đào thải bởi vì sự xuất hiện của những công nghệ như kiểu AI- trí tuệ nhân tạo, đúng không? Ngoài ra thì trong 5 năm tới đi, mình cũng có một mong muốn nữa đấy là bản thân mình và những người yêu thương của mình có cái sức khoẻ tốt. Ừm, làm sao để mà có sức khoẻ tốt thì thứ nhất là để mà phục vụ cho cái điều đấy thì như cá nhân mình thì mình cũng đi tập gym từ năm 2014 đến giờ rồi, thì mình vẫn đang luyện tập hàng ngày để làm sao mà giữ được cái sức khỏe cũng như cái dáng vóc của bản thân.
Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng. Ồ! Ồ, vậy cũng hay! Ờ, cái này ra thật ra thì mình thấy rèn luyện, ơ, cho sức khỏe thì càng sớm càng tốt thôi. Tại vì mình thấy, ơ, bây ngày nay á hả, thì cái sức khỏe của người trẻ, kiểu, càng xuống dốc á, do là, ờ, nhiều thói quen độc hại. Nên bạn duy trì từ đó tới giờ thì chắc là hơn chục năm rồi.
Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi. Chính xác. Ừm. Đúng rồi. Chính xác! Người trẻ bây giờ toàn thói quen kiểu ngủ muộn này, đúng không? Xong rồi lướt mạng xã hội, xong rồi ăn những cái đồ chiên rán dầu mỡ, những đồ rất nhiều đường như kiểu trà sữa hay nước uống có ga đi, những thứ rất độc hại. Tuy nhiên thì ơ, nhưng mà theo như bạn đi, thì trong 5 năm nữa thì bạn mong muốn cái cuộc sống của bạn nó sẽ thay đổi như thế nào về mặt cá nhân hay là công việc?
<chuckles> Đúng rồi, ngủ muộn, rồi lướt xã hội. Đúng rồi. Yeah, chính xác. Ừm. Ờ, thật ra nếu mà muốn thì chắc là muốn cả hai. Về cá nhân thì, kiểu là, mình cũng hướng tới ờ, như bạn chia sẻ là mình cũng muốn hướng tới là kiểu tự do tài chính chứ không phải là đi bán mình cho tư bản hoài, tại vì khi mà đón thiên thần thì, kiểu là, ờ, sẽ có phải phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc nó, nên là, ừm, nếu mà mình có thể tự do được tài chính thì nó quá tuyệt vời. Còn, ờ, ừm, còn cái việc mà thì nên là bây giờ mình cũng c đang cố gắng thực hiện, ơ, kiểu là, trau dồi càng nhiều kiến thức càng tốt để có thể để mình có thể là hiện được cái điều đó.
Ừm, ừm. Ờ. Ừm. Ồ! Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Chính xác! Còn về mặt công việc thì sao?
Ừm. Còn về mặt công việc á thì hiện tại thì mình vẫn đi làm ở công ty thôi, vẫn bán mình cho tư bản, như nhưng mà, kiểu, ơ, nếu mà tương lai mà giả sử mà không có tự chưa có thể tự do tài chính được thì, ờ, trong công việc thì mình vẫn muốn đạt lên một cái vị trí mới, và, kiểu, có thể quản lý được, ừm, một nhiều đội nhóm hơn để, gọi là, triển khai được nhiều cái phương dự án hiệu quả hơn và giành được nhiều funding hơn.
Ừm. Ừm. Ừ. Ừ. Ờ, cũng thỉnh thoảng. Đúng rồi. Chính xác! Ừm. A, tuyệt vời ha! Còn như cá nhân mình thì chắc là với cá nhân nhá, trong 5 năm tới thứ nhất là phải có sức khoẻ nhá. Thứ hai là phải có thật thêm thật nhiều kỹ năng, nhiều kiến thức, thành thạo thêm một ngôn ngữ mới là tiếng Hàn để mà từ đó
Ừm. Ồ, hay vậy! Cái này hay, hấp dẫn. Tại giờ mình thấy, kiểu, ai cũng, ưm, chăm chú đi học tiếng Trung hết rồi, bạn học tiếng Hàn thấy cũng hay. Bạn là bạn tính là làm gì với những đối tác bên Hàn hay sao ạ?
Trung cả tiếng Ừ. Ừ. Ừ, đúng rồi, thật ra thì như cái thành phố mình ở thì có rất nhiều công ty có vốn FDI như Hàn Quốc vào đầu tư, thật ra Trung Quốc cũng có thôi nhưng mà mình không thích làm với người Trung Quốc lắm, mình thích làm với người Hàn Quốc. Mình nghĩ là mình cũng sẽ học thêm 1 ngôn ngữ mới là tiếng Hàn để mà khi mà mình có song ngữ thì mình có thể phục vụ tốt hơn cho công việc, cho việc thăng tiến, cũng như là kể cả cho cái việc mà mình muốn đi tìm một công việc mới thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, đúng không? Vì thế là cái về mặt cá nhân đi thì mỗi mình phát triển thêm nhiều kỹ năng đi, tiếng Hàn, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng, ơ, quản lý.
Ừm. À! Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Yeah, chính xác. Ừm. Nói chung là càng nhiều kỹ năng thì bạn càng dễ thích ứng trong cái môi trường mới đó, đúng hổng có gì là thừa hết.
Đúng rồi. Ngoài ra thì nhiều kỹ năng cũng giúp mình xin việc dễ hơn, có thể deal được những cái mức lương nó tốt hơn, đúng không? Vậy là còn về còn về công việc mình thì mình muốn là trong 5 năm tới thì có thể là, ờ, có thể là nếu như mà chưa được tự do tài chính lắm ấy thì mình có thể là mình, à, vẫn đi làm công việc hiện tại đi, nhưng mà song song với đó thì mình cũng phát triển về mặt kinh doanh nữa. Thì, à, kiểu, vừa đi làm ở trên công ty mà cũng vừa bán hàng, thì theo mình như vậy là sự kết hợp rất là hay.
Ừm. Đúng, đúng, chính xác. Ừm. Ừm. Ờ, đúng. Ừm. Nhưng mà cái kiểu đó thì mình thấy, kiểu, nó bền hơn á. Thì giả sử cho có chuyện gì xảy ra thì, kiểu, nó cũng không mình cũng không lo lắng lắm, tại vì mình có nguồn thu nhập từ hai nơi, chứ còn nếu mà mình thoát ra làm luôn mà có chuyện gì là cũng hơi mệt mỏi, đúng hông?
Ừm. Ờ. Ừm. Đúng rồi. Thế mà ừ, đúng rồi. Đúng rồi, bởi vì nhiều khi kinh doanh mà nó, a, thất bại hay nó gặp những cái vấn đề mà mình chưa thể nào mà mình đối ứng được, thì trước nguồn thu chẳng hạn, thì mình nghĩ đôi khi khi nguồn thu cho việc đi làm nó vẫn là thứ để mà nuôi sống gia đình mình, bởi vì nó là cái nguồn thu mà nó ổn định, đúng không? Nên là bọn mình sẽ bảo trắc trở đấy. Và đôi khi những cái nguồn thu từ việc, ờ, đi làm thì nó còn đập vào để nuôi cái nguồn thu từ kinh doanh mà chờ đợi cái việc kinh doanh nó có lợi nhuận, đấy.
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đồng ý. Ừm. À. Đúng rồi. Nhưng mà, kiểu, mình thấy thì đúng là trên cái con đường mà đi tới cái mục tiêu 5 năm á là thật sự là không thể tránh khỏi những cái khó khăn. Thì không biết là khi mà bạn gặp những cái khó khăn đó thì bạn sẽ làm gì để bạn vượt qua?
Đúng rồi. Đúng rồi. Xác. Ừ. Ái chà! <laughs> 5 năm tới không biết khó khăn là gì ta? Mình nghĩ thứ nhất là về, à, chắc là cũng sẽ gặp một chút khó khăn về sức khoẻ đi, ốm đau bệnh tật đi, thì thôi mình sẽ, ưm, cố gắng bởi vì mình nghĩ là gia đình và người thân, người yêu vẫn bên cạnh ấy, thì ít nhất là cũng có người chăm sóc và chăm lo cho mình, thì mình cũng không lo lắng lắm về vấn đề sức khoẻ. Thứ hai là vấn đề về công việc. Thì hiện tại công việc của mình, mình cũng có ký hợp đồng vĩnh viễn ở công ty rồi, thì mình nghĩ là mình cũng không thể bị sa thải được, chỉ có khi nào mình chán mình nghỉ thôi. Thì về công việc thì mình cũng cũng <chuckles> thì về công việc thì mình cũng, ơ, nhiều khi mình nghỉ thì họ mới sa thải thôi. Còn chỉ mình chỉ lo là nếu như mà việc kinh doanh của mình, mình là người mới mà, khi mới ra ngoài thì thị trường kia quá nhiều những quảng cáo đi, thì mình sợ là mình sẽ bị nuốt chửng và cái sự nghiệp kinh doanh của mình nó sẽ chết yểu. Thì đấy là mình nghĩ là cái khó khăn, nhưng mà mình nghĩ là thôi ừ.
<laughs> Ừm. Ừm. Ừm, đúng. Ờ, cũng OK. Ừm. Ồ, vậy thì cũng quá khỏe. Ừm. Ừm. Ờ, đúng. <chuckles> Ừm. À. Nhưng mà cái đó thì bạn cũng có thể kiểu, giống như bạn có thể học hỏi, tìm kiếm những cái sự hỗ trợ từ những người đi trước á. Ờ, họ có thể cố vấn cho mình để mình có thể tránh được những cái bẫy trong kinh doanh. Thì thoát được cái nào thì đỡ cái đó.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Chính xác. Nhưng mà mình nghĩ là kể cả mình kinh doanh đi, thì nó là sự va chạm. Và tất nhiên rồi, mình sẽ học được những bài học và mình sẽ trân trọng những bài học đó để có thể là mình không bỏ cuộc và rồi đôi khi là mình sẽ làm được, chứ mình cũng sẽ không bỏ cuộc nữa.
Ừm. Đúng. Yeah, đúng rồi. Mình đồng ý với bạn.
Ừm. Thế còn bạn thì sao?
Ờ, với mình thì mình nghĩ là tại vì cái nơi mình đang ở bây giờ thì kiểu là nó cái cái, ơ, cái công việc với lại cái cuộc sống cá nhân á rất khó để mà cân bằng. Tại vì bạn biết mà, ở Mỹ thì, kiểu, người ta làm việc quần quật, quần quật luôn <chuckles> là vì ờ, thậm chí là đem việc về nhà, rồi nhiều khi làm tới khuya, thì mình cảm giác là cái văn hóa nó rất không nó hơi độc hại. Nên là mình bản thân mình thì mình cũng cố gắng là làm sao để cân bằng giữa công việc với cuộc sống cá nhân, ừm, có thể nhất có thể, ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ồ. Ừm. Ồ. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Chính xác. Thế thì, ờ, ơ, thế thì bạn làm thế nào để cân bằng được cái điều đấy?
Thì thật ra để mà ở một giả sử như ở một đất nước mà, kiểu, ai mà cũng, ừm, không bao giờ nhận email, hoặc là cuộc gọi, hoặc là những cái, ờ, yêu cầu làm sau giờ, ví dụ sau 5:00-6:00 thì nó khỏe. Nhưng ở bên đây khi mà ai cũng làm như vậy hết thì, kiểu, mình cũng rất là khó đặt ra cái boundary cho bản thân mình, tại vì ai cũng chịu làm vậy mà mình hổng làm thì, kiểu, ờ, sếp sẽ nhìn nhận là, ơ, "con này nó không có, ơ, sẵn sàng để nó đảm nhận sau sau giờ làm" thì nó cũng r rất là khó. Nên là, kiểu, ờ, mình sẽ đi hỏi xung quanh các đồng nghiệp hoặc là những người đi trước, thì hoặc là những cái team khác, nếu mà mình xem coi cái team đó, cái văn hóa như thế nào thì mình sẽ có thể xin chuyển team.
Đúng rồi. Ừm. Ừm. <laughs> Đúng rồi. Chính xác. Ừm. Ừm, đúng rồi. Chính xác. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ồ! Rất là hay! Mình đồng ý với bạn đấy, bởi vì nhiều khi trong công việc của mình thì mình cũng vào những cái, kiểu, team, mà những đồng đội họ không có khả năng làm việc nhóm chẳng hạn và mạnh ai người nấy làm thì cũng rất là chán, đúng không? Nên đôi khi mình cũng sẽ chuyển nhóm để mà thứ nhất là mình vẫn có thể làm lâu dài với công ty, và thứ hai là bản thân mình làm công việc nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nữa.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng, đúng. Ừm, mình đồng ý với bạn, tại vì mình thấy có ờ, mình cũng quen nhiều đồng nghiệp thì có nhiều đồng nghiệp ở những nhóm khác nhau mà mình thấy có những nhóm người ta làm việc khá là hiệu quả và không bao giờ phiền, ờ, đồng nghiệp của mình sau giờ làm. Thì mình thấy cái đó rất là hay, nên là nếu mà được thì mục tiêu có thể là sẽ chuyển nhóm để nó cân bằng giữa công việc với cuộc sống hơn.
Ừm. Ừ. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Chính xác. Hoàn toàn đồng ý luôn. Ừ, thế thì hôm nay chia sẻ với bạn về chủ đề là "Bạn mong muốn đạt được điều gì trong 5 năm tới" ấy, thì cũng nghe được những cái dự định, những cái chia sẽ rất là hay, rất thú vị và cũng rất thực tế của bạn. Mình cũng rất là cảm ơn những chia sẻ từ bạn nhé.
Ừm. Ừm. Yeah. Ừm, mình cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình nha và chúc cho những cái, ơ, mục tiêu của bạn có thể sớm được hoàn thành.
Ừm.